Okay.
Nel camminare, per, uhm, a giar nei dintorni del dell'albergo, cammina, cammina, cammina, cammina, per cercare sta benedetta lavanderia automatica, siamo finiti nel uhm, nella Little Italy Little Italy di Toronto.
<chuckles> Ah, okay. Quindi per caso pure. <chuckles>
La Lit Per molto cas sì, sì, sì pure è stato veramente casuale questa cosa. Ehm, io me ne sono accorta perché quando ho alzato la testa, ehm, ho cominciato a vedere le bandiere italiane.
Okay, quindi hai iniziato a farti qualche domanda inso <chuckles>
E mi son guardata in E ci siamo fatti io e mio marito ci siamo obiettivamente fatta qua fatti qualche domanda: "Dove siamo? Ma cosa sta succedendo?" E siamo capitati nella Little Italy di Toronto, dove effettivamente la cultura italiana è ancora molto presente.
Okay.
E allora abbiamo detto: "Senti, siamo qua. Intanto che siam qua cerchiamo qualcosa dove mangiare", no?
Mh-mh.
<tsk> Tralasciando i menù scritti malissimo e dove ti rendi conto che effettivamente non sono propriamente ristoranti italiani, una trattoria ha, uhm, colpito la nostra attenzione. E io ti posso dire che siamo entrati, vabbè, camerieri italiani.
A 'sto punto. <chuckles> Sì.
Cuochi italiani.
Mh-mh.
E abbiamo mangiato le pappardelle al gorgonzola.
Wow, spettacolo! <giggles> Ed erano buone, no, erano come se le mangiassi in Italia.
<chuckles> In piena Toronto, giuro, giuro. Erano favolose. Erano favolose.
<chuckles> Vabbè, quindi questo, diciamo, è stato un un caso, no, per così dire. E e e invece se dovessi appunto dirmi, i mhmm, un piatto specifico che ti ha proprio boh, mhmm, ti ha conquistato, quale ce l'hai in mente? Oppure no?
Ma non è Sì! Assolutamente. Assolutamente sì. E ti ripeto, in ogni viaggio che io ho fatto c'è sempre stato un piatto che mi ha conquistata, un piatto proprio del luogo. Forse il pri quello che metterei in cima alla lista